うん、そうですね、私、すごく変わったなと思うんですけれども、あの、もう隣に誰がどんな人が住んでるか分からないんですよね、今、もうほんとに。
はい。 うん。 あの、ちなみに、あの、ま、お差し支えないレベルでいいんですが、あの、今はなんかマンションみたいな感じの、こう集合住宅にお住まいっていう感じですか？それか一戸その、あ、一軒家マンションで、ああそっか。じゃ、まして、たもうたくさんの方が、同じ、ま、敷地内にいらっしゃるっていう感じですよね。うんうん。
はい。 ええええ。 <sniffs> あっ、そうなんですよ。はい、マンションマンションなんですよね。はい。 そうですね、たくさん、ま、3階建てなんで、そんなにたくさんじゃないんですけども、ま、でも、うん、ま、そんなね、あの高層マンションとかそんなね、何何棟もあるとかじゃないんですけども、なんかそれでもそれでも分からない、この「こんな人がいたの」？みたいな感じなんですよね。で、 昔は、あの、ま、私実家は一軒家だったんですけども
あっ。 はい、うんうん。 はい、それでも、うん。 あ ああ。 おお。 うん。 はい。
それでも、その隣の人とかと結構母親がお付き合いをしてたんですね。
あっ、なんかでも、そういうのってありましたよね。あの、だいたい、ま、隣近所の人っていうのは、ま、あの母親とかが家族が話をしてたりするので、お隣さんが誰とかっていうのは分かってましたよね。
うん。 はい。 あ、そうなんですよね。はい。で、やっぱりあのなんだろう、ちょっとご飯ね、おかずを多く作ったから「これ食べてみてください」とかね。ね、そういうのあったと思うんですよ、うん。
うーん。 ありました。とかなんか、ね「ちょっと醤油忘れたから、足りあ、足りないから貸して」とかね、なんか、そういうご近所付き合いありましたよね。
はいはいはい。ね。 はい。でも最近は、もうそんなこともほぼほぼないんじゃないかって私は思ってて。なんだろう、逆にそういうの持って行ったりとかしたら、なんか嫌がられる、なんか時代になってきたんだろうなって。はい。
うーん。 うん。 はい。うん。怪しまれますよね。 確かに、あの、も、じゃあ、こう、ま、いろんなね、生活パターンがあるんで、例えばなんかこう、家を出る時間とかもその生活のリズム自体が違うから、こう、ね、顔合わせるっていうこともないんですかね、じゃあ。
うん。 うん。